Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вот такой к вам вопрос. М, что вы думаете, какие вот продукты вы считаете наиболее опасными для детей? Есть у вас такие мысли какие-то?
О! Мгм. А, мне кажется, знаете, особенно в современном мире, знаете, вот где вр вредная еда, ам, стала она очень доступной и привлекательной, кстати. Вот очень ть это важный вопрос. Знаете, а, ну 1, что мне приходит в голову, это, естественно, фастфуд. Как вы думаете? Вот вы вообще? Мгм.
Да, да, кстати. Мгм. Ну, я тоже соглашусь. Фастфуд, особенно, знаете, вот эти "М макдональдс", а там, не знаю, все вот эти быстрые там наггетсы, картошка фри, м, вот это. Газировки, кстати, я бы сюда отнесла, газировки. Да, да. А еще знаете, что у меня вот не нравится, когда ты в магазине, в супермаркете стоишь, вот есть там на кассах, а, там же всё по маркетингу работает. Я вообще работала в эфе в FMCG рынке и знаю, как, э, там выкладываются эти планограммы все. Они не просто так, они все там сгенерированы, всё там понятно. И как выкладывается вот эта всякая чепуха, а, которая я не понимаю, из чего она сделана. Да, там какие-то вот, ну вот, обратите и видели, наверно, там, знаете, ту есть "Чупа-чупсы", а есть, кроме "Чупа-чупсов", еще какие-то палочки, какая-то слизь, какое-то кольцо, а, э, которое лизать надо.
М-да. Всё, э Переработаны Газированные напитки. Мгм. Ага, да. Абсолютно. Мгм. Для детей. Мгм. Ага, интересно. А, <laughs> понимаю, понимаю, о чём вы, да. Слушайте, это очень много чё такого.
Вот и там просто я даже боюсь читать состав, что там внутри находится. Видели, да, такие? Что вы к эт что вы об этом думаете?
Эх, э, слушайте, у меня м я даже сам прекрасно помню, что я в детстве, да, то есть, а, получается, да, там пробовал. М, я помню, у мамы там, э, вот: "Дай мне, пожалуйста, там 10 рублей, пожалуйста, пожалуйста, я пойду себе куплю"
"Сникерсы", "Марсы"- вот это вот всё?
Ой, нет. Да даже если бы это мне кажется, знаете, есть вот, эм, что-то более или менее нормальное, да? А, я не знаю, слышали аль нет, они назывались "Юпи".
Есть похуже, да? А, я помню, конечно, мы даже это покупали, и родители покупали. Мы разводили, чтоб пить сок. Нам казалось, что это сок на то время.
Когда-нибудь. Вот, видите. Да да. <laughs> Вот-вот. А я их еще сухими, получается. И мы и мы брали, получается, а, ручки, а, убирали оттуда чернила и потом, как бы, этот, ам, не знаю, вот так просто всасывали. Слушайте, ей-богу, как я жив остался? <chuckles>
Ой, <chuckles> слушайте. Да-да, ай а мне кажется, на тот в то время была прям реклама это "Юппи", "Зуко", по-моему, ещё было. Прямо это вот рекламировали рекламировали. Я помню, что мы ездили на пикник с родителями
Мгм. Да чего только не было, слушайте. М-да.
а, причём у нас там, м, родители у нас там огород свой был, много чего было. По факту можно было там из чего-то с огорода какие-нибудь морсы сделать, но вот то, что вот это вот было быстро, вот это "Юпи", вот эти какие-то вкусы нестандартные. По да, сейчас я никогда такое в жизни не буду пить. Эн потому что это, ну, ужасно, это настоящее там, м, там ничего настоящего нет. Это просто таблица Менделеева с каких-то там вот
Мгм. Да, ну Очень очень они эти, а мгм. Ну Это ужасно. <laughs> Мгм.
Не не знаю.
Ну, знаете, есть как бы вот такая грань между чем-то, получается, м, предположим, те же самые, а, батончики, да, шоколадные, предположим, "Сникерс", "Марс", неважно. А, мы знаем, очень много сахара, понятно. А, есть какие-то там дальше, да, доб добавляют, да, там, предположим, может быть, немножечко дешевый, а, шоколад, да, и тому подобное.
Да, да, да. Очень много, очень. Ну да, там обычно, зачастую, в этом шоколаде больше сахара присутствует, чем самого шоколада.
Мгм. Вот вот. Ну и при этом, получается, если ты это кушаешь время от времени, всё будет абсолютно нормально. То есть знаете, когда вот ты там ешь эту шоколадку, запиваешь газированной водой сладкой, потом ещё, как говорится, картошка фри. Да, да, да. То есть вот тут начинается проблема, когда ты не контролируешь себя.
Сладкое по сладкому шлифуешь, получается, <chuckles> сверху. М Да, да. А а, мне кажется, там еще такой момент есть. Чем больше ты потребляешь Я же вот, ну, не знаю, я очень много посмотрела всяких фильмов про сахар и вот это у детей, и и я вот вижу своего ребенка: у него реально зависимость от сладкого, прям зависимость прям зависимость, ужас просто какая.
Особенно ребенок, слушайте. Мгм. Да. Есть такое, мгм. Зависимость. И люди не любят это признавать, что есть зависимость, вот на самом деле. Мгм.
И и прям хочется, а, постоянно Вот мы идем куда-нибудь в магазин, и постоянно: "Хочу что-нибудь вкусненького, хочу что-нибудь вкусненького". У меня на столе стоит чашка, полная фруктов: яблоки, бананы, киви, а, мандарины.
Да. <smacks lips> А, слушайте.
При этом я слышу от своего ребенка: "Хочу чё-нибудь вкусненького".
Вот, э, ый я как бы Знаете, а, вот вот просто я тоже сначала думал, да, у меня то же самое было, но вот это настолько всё, в принципе, индивидуально. То есть понятно, что что-то с детства это развивается, но потом всё равно, а, понимая, что вкус, а, вот это как у каких-то там батончиков, чипсов, он настолько сильный, он настолько красочный, что никакие фрукты и не перебьют просто, скажем так, это. Вот.
Да, да. Ну да, да. И ребенку тяжело ведь с этим справиться. Я поэтому считаю, что вот эти чипсы А, я вот живу вообще в Америке, да, и здесь культура потребления вот этих газировок, чипс. То есть родители своим детям покупают вообще на раз-два-три. Я вижу постоянно в этих тележках, какой объем всего этого. То есть они берут вот эти газировки большими паками, берут чипсы большими здоровыми упаковками, а даже, знаете, коробками. Есть коробки, где за 30 долларов продаются разные там и "Лейс", и "Читос", там вот это всё вперемешку.
Абсолютно, особенно ребенку. Мгм. Ой, слушайте, это-то да. Ну, и удобно, и дешево, знаете. Пошел. Мгм. Там разные штуки. Мгм. М-да.
И я, конечно, когда это вижу И самое интересное, что я вижу, как люди внешне выглядят. Ну, знаете, там здоровья мало, честно вам скажу.
Э, я вас понимаю, я тоже, когда находился в Америке, тоже покупал. Я помню прекрасно, когда я был в Costco, да, ну и цена на, э, на эти как бы родителям выглядит, э, а, очень удобно, да. То есть: "А, от куплю эту огромную, неважно, пусть кушают, они так хотят". Не говорите. Вот. Поэтому, а, родителям тоже, знаете, иногда становится просто л лень, а, как-то контролировать своих детей, ну, потому что, знаете, он он здесь не съе ест, ни дома не съест, так он пойдет где-нибудь найдет, да, то есть, э Как бы вот это проблема.
Да, там пачка за 8 долларов огромная такая, например, с чипсами. Ну да, да, правда. Ну, очень тут еще культура, видите, какая, в плане того, что, а, вот эти вот фастфуды, а, покупают, э, родители детям, например, в школу, то есть снеки ложат: печеньки маленькие, чипсы, сок. А, я, например, своей дочери только воду с собой даю, то есть я не даю сок. Я поним я считаю, что сок пить каждый день вредно, например.
Мгм. Да. Это точно. Мгм. Понимаю. Ну вот видите, то есть, а, здесь точно не скажешь. Вот я, к примеру, всегда очень сильно любил фрукты, знаете, с самого детства, поэтому, а, мне никогда не было проблемой там заменить, э, получается, вот эту, а, пищу, а, получается, фруктами. Чем-то таким, да?
Ну да, а вот представляете, сейчас вот я живу в таком мире, что я тоже бы с удовольствием ела фрукты. Во-первых, в моем детстве, наверно, был и дефицит какой-то фруктов. Знаете, а, не всегда они были доступны. Там не знаю, там какие-то завозы были определенные, я помню это вот, м, после Советского Союза, наверно, было там 90, когда это было ограничено там. А я помню, что там <scoffs> родители там смогли яблоки купить, какие-то там вкусные, завоз был. Ну, то есть это да, а сейчас, получается, вот я всё это купила, оно всё есть, а мне ребенок при этом говорит Я считаю что это зависимость. То есть вот это зависимость, от этого, вот вы говорите, яркого вкуса чипсов, а
Мгм. М, я вас понимаю, то же самое. Да. Мгм. Ой, было время, да, конечно, м, такое. Мгм. Да, ну, э, просто это новая реальность. Понимаете, просто, когда мы-то со стороны видим, к примеру, мы видим, как тот ребенок развивается, как он, а, к чему-то прививается, как его общество, да, то есть под что-то подталкивает. Ребенку это, как говорится, с его точки зрения не всегда заметно. А, и с другой стороны
Нет, ему, конечно, не заметно. У него, мне кажется, нет причинно-следственной связи в общем и целом. Он не связывает одно с другим.
Да. Мгм. Просто, знаете, это, мне кажется, диалог между родителями и детьми, а, просто тяжело, потому что я был Ну, видите, опять же, по себе сужу. Мгм.
Ну да. Мне тяжело, я до сих пор не справилась, я вам честно могу сказать. Я не справилась, и мне кажется, что я и не справлюсь.
М-да. <sucks teeth> И тяжело, да, ну
И я стараюсь делать всё, что я могу: м, научить и объясняю. И, ну, я не покупаю домой. То есть я, ну, я не могу сказать, что мы ничего не покупаем, я и сама иногда могу чипсы отлично поесть, знаете. М, честно признаюсь в этом. Но я не беру на постоянной основе, чтоб у меня был запас вот этих чипсов, а, чтобы запас был газировки, соков. Этого я дома не держу принципиально, то есть чтобы минимизировать это потребление, чтоб хотя бы, знаете, было 80 % хоро здоровой еды и 20- вредной. Очень.
Мгм. Ну да. Мгм. Понимаю. М-да. Ой, тяжело это очень. Мгм. Просто знаете, опять же, а, от воспитания и от не знаешь, как оре как говорится, как влияет окружение ребенка на него. А, потому что, вот знаете, я видел, <grunts> вот, э, у меня там есть, получается, племянники, да, и тому подобное, которым ты вот скажешь: "Так, ты вот сейчас, э, вот это съешь, а, а, да, то есть, и потом я те дам те что-нибудь вкусненькое. Или нет: сегодня тебе всё". Они такие: "Поняли". Как, знаете, как-то "поняли" и всё. А есть, которые начнут, знаете, э, всё, как это это конец света: "Ты обязан!" То есть они начнут кричать, орать. Это просто невообразимо для меня.
Влияет. Мгм, мгм. И что там, интересно? <chuckles> Слушайте, это очень классно. Да-да. Я по этому принципу не беру дочь с собой в магазин, когда езжу за продуктами. Я вообще никого не беру, я езжу одна и даже мужа не беру, потому что муж тоже может, как ребенок, выпрашивать и это, и вот это. И, а, ну, как бы я стараюсь вот эти вообще у у убрать из дома. Есть такой, знаете, момент: перед телевизором любят все что-то похрустеть. Мне кажется, такая прям плохая привычка. Ну
Правильно правильно. Да. Мгм. Ну.
ну, все е её нарушают, вс ой, все её используют. У меня есть знакомые, но я понимаю, что она не очень хороша, эта привычка. Не знаю, м мне кажется, в нашем
Ага. Ну да, есть такое. И и при этом даже не знаю, что с этим поделать. Знаете, мне не кажется, что что-то станет лучше сильно с этим, а, потому что мы, наоборот, э, в такой консьюмеризм углубляемся, да. А, я могу сказать, что, м, если человек сам, конечно, к этому как-то не придет, то я даже не знаю, слушайте, о том, что рекламы много.
Да, да, я соглашусь. Но ребенок, видите, ребенок, к сожалению, сам не может прийти до определенного возраста сто процентов, и я иногда опускаю руки и думаю, что у меня ничё не получается, я не могу ничё привить. Потом я понимаю: ну, я же взрослый человек, и я ответственна за своего ребенка и не могу опустить руки, это мой ребенок, не чужой какой-то там. Я буду делать, пусть и она меня не любит из-за этого, там, и ей не нравится. Ну, что делать, ну-у будет
Ну, не может, да. Мгм. Мгм. Да. Слушайте, ну, а, вы можете, если так прям хотите, сделать какие-то альтернативы. Вот, к примеру, я помню, у меня мама А, я вот прям сильно-сильно хотел, получается, да, то есть соки вот эти, а, получается, и тому подобное. К счастью, более или менее компот я любил, так что это иногда мне помогало. А, но, к примеру, а, она покупала, получается, те самые фрукты, да, которые мне нравились. А, или вот, к примеру, я очень любил, а, апельсиновый сок и, а, яблочный. Она покупала, она делала, получается, эти соки, да, там, может, немножечко разбавляла с водой или там тому подобное.
Да. Давайте, расскажите, какие. Ага. Ага, ага. Мгм. Ну, сама, получается, делала, самостоятельно дома. Мы, кстати, тоже практикуем. Вот апельсиновый сок мы практикуем дома. Как раз таки научились, что вот мы выжимаем, разбавляем. Вот, ну, мой еще какой пример. Я, например, в школу ребенку, у меня т так как мне приходится собирать ланч, у нас тут в школе питание мой ребенок не ест, но там есть нечего, я вам так скажу, ниче полезного там нет от слова совсем.
Да да. Как бы и я в этом процессе был. Пожалуйста. Мгм. Да. <chuckles> Понимаю. Ага.
У меня есть термос, я туда складываю полноценный обед: котлета с гречкой, котлета с картофельным пюре, например. Вот. Там я режу яблоко: нарезаю, ложу в контейнер. А, там я делаю мы делаем домашнее печенье просто из овсянки и банан. Рецепт. Больше ничего там нету. Вот.
Ой, слушайте, м-да. Мгм. А! Круто! Круто! Да. Ну, вот видите, просто ваш ребенок, э вообще люди дети идут в школу, они си садятся за этот стол, да, все вместе, и она такая смотрит: "Э, у этого тут чипсы, у того там, а, там, м, какая-нибудь кола". И, да, то есть, м, с возрастом, мне кажется, это постарше вроде бы это не сильно, так сильно в так во влияет. А в детстве ты сразу замечаешь, то есть делаешь, как бы ставишь на это какой-то, получается, этот, а, а, не знаю,. Это меня различает. Мгм.
Да, да. Сь ну, сеча сейчас, ну, различает, и я думаю, что, наоборот, э, вот, э, мое моей дочери, наверно, не нравится, что она ест не так, как все. Может быть, а может быть, я надеюсь, что какие-то дети увидели и захотели тоже, чтобы им родители полноценный обед ложили, а не просто какие-то снеки на весь день.
Ну вот, видите. Э, в правы, правы тоже. Мгм.
Да. Ещё знаете, что я слышала? Что всё-таки ребенок А ему говорить что-то бесполезно, он видит пример. То есть я- для него пример. То есть я вот там занимаюсь спортом, я слежу за питанием, и я показываю свой пример и надеюсь, что через какое-то время просто ребенок этот пример а, пере ну, как сказать, <chuckles> правильно, он просто будет подражать мне. Ну, я надеюсь на это.
Ага. М. Согласен. Мгм. М-да. Мгм. Э, я согласен с вами, надеемся на это, по крайней мере. Знаете, есть возраст, а,а, я бы сказал, до которого вот, э, родитель обяз Ну, как бы, он не может, э, ребенку позволить кушать всё, что угодно. Вот, предположим, до подросткового. Я даже могу сказать на собственном опыте, а, когда там, а, мои родители сказали мне, да, то есть в подростковом возрасте: "Слушай, ты уже в таком возрасте, когда ты сам всё можешь прекрасно понять. Кушай, сколько хочешь, вот, ты сам прекрасно видишь, что у тебя там прыщи растут, да, то есть из-за этого" и тому подобное.
Да, да. Да, да, да. Да, да. Я, кстати, дочери объясняю, что от сладкого прыщи лезут. Вот.
Вот. Мгм. И найти- это как бы дать понять, что делай, что хочешь, но ответственность идет за тобой. Ко мне и, как говорится, претензий не должно быть. Всё всё. Мгм.
Ответственность ответственность, да, да. Да, да, так и есть. Но согласитесь, что всё-таки вот этих опасных прод ну, как мы с вами обсудили, получается, этих опасных продуктов, их много. И и мне кажется, что основная опасность в них в чём? Что в них очень много сахара, превышающая все нормы.
Да. Очень много очень много. Мгм. Ой. <sighs> Да, слушайте, да, если бы только в сахаре было дело, <chuckles> ей-богу. Мгм. Очень много проблем, но, как говорится, знаете, это комбо такое там, м, других.
Ну, в сахаре очень много много, очень и прям сильно. И всякие добавки вот эти и усилители вкуса- это тоже, это тоже сюда, всякие консерванты, чтоб хранилось дольше, все эти вот там снеки. Я думаю, что это очень влияет. Да, я соглашусь.
Мгм. Большая проблема, да. Ну, всё-таки надеюсь, что мы будем с этим, да, то есть потихоньку улучшаться.
Да, я надеюсь, получится совладать как-то с этим. Да, спасибо вам большое за ваше мнение. До свидания.
Спасибо вам большое. До свидания.